Anc anche se non scherzi. <chuckles> No, no. Ma senti ma invece mh-mh. No, no, a proposito, ehm, di di sbarazzarsi degli abiti vecchi ai mercati, ehm, o venderli online, uhm, l hai mai scambia invece scambiato abiti con amici, cugine? Ehm, mhmm, mo molte persone sento che organizzano certe volte questi questi party, queste feste proprio dello scambio dei vestiti. Mh-mh.
<chuckles> Sì. In questo periodo? Ah scusami dimmi. Oddio. A allora, uhm, hai toccato proprio un punto pertinente perché io sono stata ultimamente a Londra per un po' e, uhm, mhmm, avevo visto poi, uhm, cercando in tutti magari Facebook, informandomi sulle cose che organizzavano, eccetera, ehm, che c'erano e che si portavano in Inghilterra, uhm, questi eventi dove proprio c'erano degli enormi negozi, dove ognuno andava e portava magari 5 capi e e ne usciva con altri 5 capi. Uhm, poi non so come facevano a gestire il fatto del valore eccetera, però io non sono mai riuscita a farla questa cosa perché in Italia non credo tanto esista e non almeno non sono mai stata in un gruppo che lo organizzava, però ho sempre uhm, passato i miei vestiti a mia sorella, che ho una sorella più piccola; e poi c'erano delle cugine più grandi gemelle che invece li passavano a noi. Quindi sì, in famiglia, mhmm, molto spesso li ho scambiati; però, uhm, fare questa questa cosa penso che in Italia esista più che altro con i libri: uhm, porto un libro e ne prendo un altro. Uhm, un po' tipo quelle mhmm, quelle mensolette che mettono a libero accesso fuori uhm, fuori le mhmm, le librerie, uhm, dove dici "lascia un libro e ne prendi uno", cioè, e poi sta alla tua moralità ecco. Però degli abiti purtroppo non sono mai riuscita a provarlo.
Mh-mh. Mh-mh. Ah ecco, mh-mh. Mh-mh. Sì. Sì, sì, sì, sì, ho presente. Mh-mh. Beh, ne avranno goduto sicuramente sorella e cugini. Non uno n uno scambio però. Eh. Va beh, ti ringrazio tanto per questa storia eh. Ehm, a presto, alla prossima, ciao.
Sì, sì, sì, loro hanno avuto a sufficienza, 'a voglia. No, ma anch'io. A presto.